Hı hı. <chuckles> İlginçmiş. <chuckles>
Benim genelde, eee, favorim <chuckles> favorim odur. Ondan sonra, arkadaşlarım mesela na naneci birazcık daha, onlar nane kokusunu falan çok seviyorlar. Orada oturup birazcık daha, böyle, işte, o rahatlama, işte, gevşeme, eee, seansları falan, eee, yine sohbetle, eee, bir güzel uzuyor. Eee, akabinde de, işte, eee, şey, genelde bu terlemek çok, eee, önerilir. O yüzden, işte, böyle, eee, saunaya gireriz birazcık.
Hı hı. Hı hı. Süper. Sonra? A! Evet onu soracaktım, sauna var mı diye. Çünkü özellikle bu soğuk ülkelerde sauna sonrasında, emm, ona ne deniyordu? Böyle, bir saunadan hemen sonra Soğuk duş, aynen. <chuckles>
Evet. Soğuk duş. Evet. Buz odası, soğuk duş, artık hangisi varsa. O şeyden şeye göre değişiyor, gittiğimiz, eee, otelde çünkü aslında bir, eee, şey, nasıl desem, birden fazla yere gidebileceğimiz bir kartımız var. O yüzden hangisini artık o gün şey yapabilirsek oraya gidiyoruz. Saunadan sonra evet, dediğin gibi, yani, güzel bir terledikten sonra, işte, bir, eee, soğuk duş, böyle, bir kovanın bayağı, böyle, başından aşağı, eee, bir b buzlu su döktüğü bir şey var. Ben normalde çok sevmem böyle şeyleri de, e, çok sağlığa iyi geldiğini de söyledikleri falan için arkadaşlarım, eee, deniyorum, yani. Eee, onu yapıyoruz. Eee, sonra birazcık daha, böyle, buhar odalarında falan daha az sıcak ama, böyle, terleten yerlerde falan ve burada, böyle, birkaç, böyle, toplamda, böyle, bir 4 saat falan herhâlde, böyle, bir benzer şekilde, böyle bir, tur atıyoruz. Oradan oraya çıkıyoruz, oraya giriyoruz falan, böyle, hafif uyumalı, gevşemeli falan. Bu benim için çok keyifli bir, eee, aktiviteye dönüştü. Gerçekten, hani, şey, eee, güzel oluyor. Eee, ayda 1 de masajla sonuçlandırıyoruz. Tabii, tabii. Ayda 1 de masaja falan gidiyoruz, işte. Hani, çünkü o biraz
Evet. Ha ha. A, çok iyi. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Anladım. O! <chuckles> Anladım. Yani, tüm o, eee, haftanın yorgunluğunu alıyordur sanırım. Hımm? Masaj peki, eee, normalde, hani, paketin içine dâhil mi yoksa ek olarak mı gittiğin bir şey ayrıca?
Yok, ek olarak, eee, yapıyoruz ama masajın ne kadar güzel bir şey olduğunu biz, eee, yine aynı gruptan bir arkadaşımla beraber Tayland'da, eee, deneyimlemiştik. Tayland'da çok meşhur aslında bu masajlar falanlar. Eee, gittiğimizde o yüzden bir denemiştik. Eee, ve orada o kadar ucuzdu ki yani, böyle, her gün gidip bir 1 saat masaj yaptırıyorduk, böyle. O yüzden ş ı şey demiş yani biraz alıştık açıkçası, eee, buna. O yüzden burada, eee, her gün tabii, gidemiyoruz ama haftada a pardon ayda 1 böyle, işte, gidip, böyle, bir, eee, bir 1 saat, yarım saat, böyle, bir, işte, güzel bir, eee, tüm vücut masajı, böyle, gerçekten, i iyi geliyor ya. Çok gevşetiyor insanı. Eee, onu seviyoruz.
Hıı. O! Hı hı. Hadi ya! <giggles> Her gün. <giggles> Anladım. Anladım. Peki normalde eee, normalde, hani, iş açısından, oturarak mı çalışıyorsun genelde? Nasıl bir işin var? Yani, çünkü, eee, özellikle, eee, sürekli oturmalı işlerde bu, hani, kaslar özellikle, hani, sonuçta gevşemesi lazım, hani, bir aktivite yapman lazım. Yani, o anlamda iyi geliyordur. O yüzden, eee, işin nasıl normalde merak ettim.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle.